À, đó, lúc này mình xin chia sẻ thật một cái vấn đề luôn, lúc, ơ, mình ra Đà Nẵng á, tại vì thật sự là công việc của mình mà trước khi có một cái công việc phục vụ khác á, thì công việc của mình là 100% tiếng Anh và mình sống bên kia rất là lâu rồi, mình nói tiếng Anh hàng ngày và thậm chí là mình rất là bị liệu. Khi về Việt Nam mình hông kiểm soát được cái việc là mình sẽ thốt ra cái từ tiếng Anh. Tất nhiên mình vô, mình lỡ miệng "hello" một cái đi, hoặc là mình "how are you?" một cái là sẽ bị liếc liền, bị đánh giá liền, ờ, kiểu như là vậy á. Rồi xong rồi mình mình mình mình mình thấy là người ta, kiểu, thái độ ra mặt với mình luôn, kiểu, người ta hông thích á. Người ta thì thậm chí là người ta nói á, người ta có nói mấy câu, gọi là, tấn công cá nhân của mình luôn á. Nhưng mà hổng sao hết đúng rồi, mình mình tới một cái một cái trung tâm dạy nhảy, mình công việc mình chỉ đi nhảy thôi, ý là mình cũng hông nói chuyện với ai hết trơn á, rồi xong cái người ta tự nhiên người ta nói chuyện với mình cái mình lỡ miệng mình nói tiếng Anh một cái, rồi luôn, bị phán xét liền. <laughs> Nhưng mà mình, à, mình, à ừ, nhưng mình, kiểu như, mình cười trừ thôi, mình cứ cười thôi chứ mình hổng có nói gì hết trơn á, ừ. Nói chung là nói chung là các bạn đừng có phán xét người khoan mình đừng có phát xét mình, mất trông là tốn thời gian của các bạn thôi, các bạn cứ làm chuyện của các bạn đi, còn mình nói chừng nào, khi nào mình chửi các bạn thì các bạn hãy chửi mình á, <laughs> kiểu như vậy, ừ. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Ồ. <laughs> Ừm, ừm. À, à, à, à. Ừm. Ờ. Châm chỉa các thứ. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. <laughs> Thể coi như là Ừ. Ừm, ừm, ừm. Ờ. Ừm. <laughs> Ừm, cũng hợp lý nha. Thì thì cứ sống sao cho mình hạnh phúc thôi là được. Tốt nhất là thôi, ờ, dành thời gian a, nếu như mà có thời gian đi soi xét người khác, thì chúng ta cứ dành thời gian, gọi là, để, ờ, giải trí cho bản thân, làm những, a, những cái gì mà hạnh phúc cho bản thân hơn, như thế có phải hơn không, đúng không? À, bây giờ nha, mình có hỏi, mình mình mình muốn hỏi một chút là về những cái ví dụ như là đương nhiên là 2 nền văn hóa của 2 nơi bạn sống nó khác nhau, có lẽ là khác một trời một vực đi, đúng không? Tại vì 2 đất nước nó, gọi là, ở rất là xa nhau luôn á. Thế thì không biết là có những cái điều gì mà khiến bạn, kiểu, thấy rất là tự hào và, ừm, ví dụ như là về gốc gác của mình? Và đương nhiên là cũng có những cái điều gì mà gây cho bạn những cái khó khăn khi mà phải sống ở một đất nước mới?
Ừ. Đúng rồi. Mình nhớ mắc cười. Mình nhớ, mình nhớ, a, bức thư, <laughs> ờ, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm.

À, mình nghĩ chắc cũng cũng có như bạn nói đó, nhớ tới mới làm á, cái người nào mà quên là chắc hông hông muốn làm nữa luôn á. Thì, à, mình thấy á mình thấy thường đúng rồi, thường thì mình sẽ nhớ tới ông bà, thí dụ mà lúc ở Việt Nam á thì, ờ, ba mẹ vẫn cúng cúng hằng ngày luôn. Thí dụ là bữa ăn nhà hằng ngày, đúng hông, thì sẽ mời ông bà lên ăn nè, bới 2-3 chén cơm để trên bàn xong mời ông bà lên ăn. Ừm.
Ừm. Ờ. À. À, hay quá ha. Ừm. Ồ! Thế chính ra là gia đình nhà bạn là, à, cũng là r rất là thường xuyên, gọi là, cúng bái ông bà gia tiên đó nha. Ừm. Chắc là cái này cũng cũng một phần là do phong tục của từng tùy từng vùng miền nữa, chứ không phải là ở nơi nào họ cũng làm như thế. Ơ, thế thì bạn, ờ, suy nghĩ gì về vấn đề ví dụ như là những người mà qua nước ngoài sau đó thì họ quên luôn những phong tục, ừm, ừm, gốc gác của mình.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mình nghĩ đúng. Ừm, ừm. <laughs> Như hồi nãy mình nói
<laughs> Sao lại cười nhỉ? <laughs>
cho nên mình nói á, thí dụ mà qua bên đó mà quên luôn chắc biến thành người khác á, kiểu như là, bị đập đầu mất trí nhớ luôn rồi mới quên hết được luôn. <laughs> Hoặc là người ta chối bỏ, đúng hông? Thí dụ mà người ta thí dụ mà có cái đúng rồi, thí dụ mà có vấn đề về, ờm thí dụ mà qua có gặp gặp tai nạn mất trí nhớ thì hổng muốn nói rồi. Mà vấn đề về việc là <laughs> đúng hi hữu rồi. Hoặc vấn đề mà có thể bỏ, thí dụ mà người ta hỏi mình đó: "Bạn có phải là người Việt Nam?" "Hông, tôi phải người Việt Nam." Kiểu như vậy đi, thì có thể là người ta có vấn đề gì đó về văn hóa của nước mình. Có thể là mình mình nói chung là mình á, bản thân mình cũng rất là tôn trọng tại vì mình hông có biết được đâu. Thí dụ mà người ta gặp một cái sự cố về tâm lý nào đó, và văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, hoặc là cái tiếng Việt, hoặc cái lời nói của người Việt Nam á làm cho người ta tổn thương một cách trầm trọng, và người ta không muốn là nhận gốc gác của mình nữa. Người ta cảm thấy là nếu mà nói với nhắc về Việt Nam hoặc là nhắc về những con người gì đó, thì người ta cảm thấy là tổn thương và tâm lý bị tổn hại nên là mình cũng không biết thực sự vấn đề của họ là gì. Nên là đối với mình á, mình sẽ rất là tôn trọng, nếu bạn muốn nhận bạn là người Việt Nam thì hổng sao, bạn muốn không nhận thì cũng hông sao hết. Thì đó là quyền của bạn thôi, nó cũng hông ảnh hưởng tới ai hết. Ừm.
<chuckles> Ừm. Ừ, đúng, cũng có những trường hợp vậy á. <laughs> Hy hữu, hy hữu rồi. <chuckles> Cái đấy hy hữu. Ừm. À. À, à. Ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm.

À, thì cũng tùy thôi. Thì, à, mình thấy một số gia đình người ta cũng vẫn, a, ăn cơm đó, nhưng mà cái cơm người ta chế biến khác, <laughs> mà người ta ăn hông có nhiều thôi. Đúng rồi, đúng rồi, còn đối với mình chẳng hạn, đ đối với mình đi, thật ra nếu như mà không có vấn đề sức khỏe thì mình cũng đổi cái chế độ ăn uống như vậy thôi, tại vì, à, mình tại tại có một thời có một lần, sao ta, Covid, bạn nhớ Covid, đúng hông? Thì có 2 năm á, thì tụi mình phải ở nhà nè, không đi làm được nè, thì 2 năm đó thì mình có tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng này nọ và mình quyết định là mình thay đổi cái chế độ dinh dưỡng là không có ăn cơm luôn á, tại thực sự mà cái tinh bột trắng á, ăn nhiều nó hông tốt thì mình thay bằng tinh bột trắng bằng bằng việc là mình ăn hạt, thì cái tinh bột nó sẽ tốt hơn, ừ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm.
Ờ. Cơm của họ không giống mình ạ? À. Ừm. À, tại sao? Ừm, rồi, rồi, nhớ. Ờ, đúng nè. Ồ. Ừm. À, cũng hay ha! Ừ, cái đấy là cái việc mà biến chuyển ở trong nó gọi là cái chế độ ăn uống. Cái này thì đúng là hình như bây giờ là nhiều người cũng đang áp dụng rồi, ờ, bởi vì là nó cũng có những cái tác động rõ rệt lên cái sức khỏe là theo cái chiều hướng tích cực hơn. Ờ, người ta bảo là ăn tinh bột trắng nhiều, ví dụ như là x với những cái người mà cần giảm cân đi ha đi chẳng hạn, thì ăn tinh bột trắng nhiều nó không có tốt, đúng không? Ừm, thế thì đó là
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, không tốt, nó tăng cân rất là nhiều luôn á. <laughs>
Ờ. Đó là, ờ, câu chuyện về bữa cơm. Thế còn những cái, ơ, ví dụ như là dịp lễ Tết thì sao, không biết là ở bên đấy thì, ờ, lễ Tết các thứ nó có nhiều như ở Việt Nam mình không?
Ừm. À, cũng có chứ, Việt Nam mình có lễ gì là bên đó có lễ đó đó luôn. <laughs> Do đúng rồi, có Trung thu, có Tết, có, ơ, Giáng sinh, có đề đúng rồi, có Trung thu vẫn ăn Trung thu bình thường, nhưng mà hông phải là ăn mà ăn ăn với một cái quy mô lớn, thì mình chỉ ăn trong một cái vi mô, gọi là, nhóm bạn bè hoặc là cộng đồng tập thể đó.
Ồ! Đầy đủ luôn ấy hả? Cũng có Trung thu? Ồ!
Ừm.
Tức là, ờ, nó theo kiểu dạng là có thể là mời bạn bè đến này, hay là, kiểu, ờ, chia sẻ, ờ, cùng tổ chức Trung thu với cả một cộng đồng, gọi là, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, kiểu đấy, đúng không nhỉ? Ờ.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chứ không phải là nguyên tập đoàn lớn. <laughs> Ừm.
Ừm. Thế thì ít ra là, ờ, ít hay nhiều thì cũng vẫn, gọi là, giữ được cái truyền thống phong tục của, kiểu, của của gốc gác của mình. Chứ á, nhiều người thì cũng nói rằng là, ờ, ví dụ như là qua bên nước ngoài rồi họ coi như họ, à, thích ứng với một cuộc sống ở bên phương Tây đi chẳng hạn, rồi họ còn gần như là họ quên hết tất cả những cái ngày lễ, Tết này nọ của gốc gác của họ, như thế thì chắc là cũng không hay ha?
Đúng rồi. Ừm.